Du, was würdest du sagen, wie man sich entschuldigt, so dass es wirklich echt rüberkommt?
Hm, also, wenn ich mich entschuldige, dann, äh, ist das ernst gemeint. Also, ich entschuldige mich prinzipiell nur, wenn mir etwas auch wirklich leidtut. Ich bin niemand, der sich jetzt aus strategischen, taktischen Gründen entschuldigt. Ähm, und dann, äh, ist es halt wichtig, wenn ich jetzt mich entschuldige, dass ich auch sehe, der andere nimmt das jetzt wahr. Also, und umgekehrt, wenn sich jemand bei mir entschuldigt, erst mal, dass da 'ne gewisse Tiefe in dem Gespräch ist. Also, ich denke, das ist halt auch total wichtig, jetzt nicht irgendwie im Alltag zu sagen: „Du, ach übrigens, entschuldige“, sondern sich halt wirklich auch 'n Moment Ruhe zu nehmen und in dem Moment dann zu sagen: „Du, ich habe da was gemacht, das tut mir leid. Ich möchte mich bei dir entschuldigen.“ Und wenn das größere Dinge sind, würde ich da in die Tiefe gehen, nämlich auch zu sagen: „Ich fühle mich jetzt seit 3 Tagen schlecht, weil ich das getan habe. Ich kann jetzt grade nicht schlafen. Ähm, ich weiß, ich habe dich verletzt, aber weißt du, ich leide darunter jetzt mehr, dadurch, dass ich das getan habe. Also, nicht mehr, aber ich leide darunter auch.“ Also, den anderen jetzt nicht kleinreden, sondern einfach aber auch zu sagen: „Du, mir tut's wirklich leid. Mir ist das nicht aufgefallen. Das ist in der Hektik passiert, aber das ist keine Entschuldigung für mein Verhalten. Ich möchte mich bei dir entschuldigen und ich leide da jetzt drunter, dass ich was getan habe, was, ähm, dir nicht also, was dir nicht gut getan hat oder was womit ich dich einfach verletzt habe.“
Mhm. Ja, das finde ich schön, dass du auch so deine eigene Betroffenheit dann mitteilst, ne, wenn du dich entschuldigst. Hast du dich hast du vielleicht mal so 'n konkretes Beispiel für mich, wo du vielleicht, äh wo es um 'ne Entschuldigung ging, was besonders gut dann auch gelaufen ist, wo du das Gefühl hattest: „Ja, da, äh, konnte ich demjenigen vielleicht auch wirklich vermitteln, dass ich's ganz ernst gemeint habe“, oder wo du das Gefühl hattest, der hat der konnte das wirklich richtig gut annehmen?
Äh, also, ich hatte 'ne gute Freundin, der war Pünktlichkeit immer total wichtig und die hatte selbst super, super viel zu tun und wir mögen uns und es war halt nie Zeit wirklich für 'n Treffen. Sie war viel im Ausland und dann hat sie sich diesen einen Abend frei genommen. Und wir haben uns getroffen zum Essen und ne, ich stand in 'ner Baustelle. Es war noch 'n Unfall aufm Weg und ich kam über 1 Stunde zu spät. Und ich habe ihr dann direkt Bescheid gesagt, aber ich wusste ja nicht, wann ich komme und habe dann versucht so, ähm, ab und zu mal anzurufen und, zu schreiben und habe sie dann einfach drum gebeten, damit das nicht so unangenehm für sie ist, in das Restaurant zu gehen und eben schon mal zu essen. Also, ich habe dann, ja, auf dem Weg mich fünfmal entschuldigt, aber ich konnte es nicht beeinflussen und wie ich dann da war, habe ich gemerkt: „Ich entschuldige mich jetzt gerade zum 30. Mal“, und habe dann wirklich 'n Cut gemacht. Wir hatten dann, äh, noch 2 schöne Stunden und ich wusste aber: „Äh, zu spät kommen geht bei ihr eigentlich gar nicht.“ Ich habe versucht, das zu, äh, ne, kompensieren und sie hat mir da 'ne 2. Chance gegeben. Wir hatten uns dann 3 Wochen später nochmal getroffen und da bin ich dann 1 Stunde früher losgefahren und dann war ich auch 'ne 1/2 Stunde zu früh dort, trotz ach, mir dass wieder ein Stau war und habe da 'ne 1/2 Stunde gewartet und dann hat sie halt gemerkt, okay, ich bin kein unpünktlicher Mensch. Ich hatte die Situation noch mal, aber dadurch, dass ich das wusste ich habe mich vorbereitet, ich bin früher los und diese Wertschätzung, dass ich jetzt war jetzt auch nicht gerade 30 C draußen hat geregnet dass ich jetzt bei dem Regen und bei dem schlechten Wetter 'ne 1/2 Stunde auf sie gewartet habe ähm, da hat sie gesagt: „Ja komm, alles gut“, und es war wirklich vergessen, weil ich denke, das Beispiel zeigt jetzt halt: Was wichtiger ist bei 'ner Entschuldigung wie die Worte, ist halt, dass man 'n Vorschlag hat, was man tun kann, damit das nicht wieder vorkommt und, dass man sein Verhalten dann auch wirklich ändert.
Ja, da hast du vollkommen recht. Also, ich finde auch, die Aktion, ne, die auf 'ne Entschuldigung folgt, sollte wichtig sein hm, wichtiger sein, vielleicht auch als die Worte, die da, äh, getan werden. Hast du vielleicht auch 'n 'n Beispiel für mich, wo vielleicht 'ne Entschuldigung, die du bekommen hast, wo du dachtest so: „Na ja, äh, so sollte es nicht sein“, also, etwas, was irgendwie entschuldigungsmäßig total daneben gegangen ist?
Also, ich hatte, ähm, im Freundeskreis jemanden, der mir immer mal wieder zu nahegetreten ist und mich auch vor anderen immer mal wieder klein gemacht hat. Also, wenn ich dann was gesagt habe, dann also, keine Ahnung, ich habe jetzt 'ne Gehaltserhöhung bekommen, dass er dann gesagt hat: „Ja, so viel Geld kann das ja nicht gewesen sein.“ Oder, ähm, ich sage: „Ich habe jetzt heute 'n tolles Projekt angefangen.“ „Ja, was du da so unter Projekt verstehst, also, mein Job, da kommst du ja nie ran.“ Äh, so dieses Übertönen und dieses, wo ich das Gefühl hatte, der macht mich jetzt grade klein. Und zwar in der Öffentlichkeit und, ähm, vor meinen Freunden. Ja, und dann habe ich das angesprochen und das ist halt jemand, der wenig Kritik verträgt. Und der hat sich dann erst mal zurückgezogen und irgendwann kam er dann: „Entschuldigung.“ So aus dem Nichts, nicht „Hallo“, sondern „Entschuldigung“. Und ist wieder weiter. Und das war halt für mich einfach nicht echt. Das war einfach nur: „Der sagt das jetzt, weil er es muss, ähm, wahrscheinlich kann er mich noch nicht mal leiden und spielt dieses Positive nur vor.“ Und er hat sich keine Zeit genommen, er hat mir einfach dieses Wort an den Kopf geworfen und ist weitergelaufen. Und dann hat er so getan, als wenn nichts wäre, und ich habe das beobachtet, die nächsten Treffen, dann war er erst normal. Und wie dann mal 2 Wochen vorbei waren, äh, und er dachte: „Das ist jetzt vergessen“, ging das genau wieder los. Und da habe ich gemerkt, der hat einfach nur das Wort gesagt, weil Freunde von mir das mitbekommen haben und gesagt haben: „Hey, das geht ja gar nicht, was du da tust“, also mich bestärkt haben, um nach außen hin nicht blöd auszusehen. Aber wie ich mich fühle und wie er mich behandelt, interessiert ihn eigentlich überhaupt nicht. Und das ist halt für mich Und dann, äh, so das lessons learned daraus, dass ich selbst, wenn w ich etwas sage oder tue, wo ich mich für entschuldigen möchte, also, dass es meine Entscheidung ist, ob ich mich entschuldige. Ich mache keine Entschuldigungen, äh, die mir zum Beispiel irgendwelche Vorteile bringen im Beruflichen, oder entschuldige mich für Fehler, die ich nicht getan habe. Aber wenn ich zum 1. sage, ich möchte mich entschuldigen und diese Entscheidung treffe, dann nehme ich mir auch die Ruhe. Also, ich rede jetzt nicht 'ne Stunde und das wäre zu viel, aber nicht nur das eine Wort Entschuldigung, sondern ich entschuldige mich. Ich weiß, wofür ich mich entschuldige. Ich weiß, dass es mir leid tut und das bringe ich auch emotional in das Gespräch mit rein. Also, ich bringe auch mitunter Gefühle mit ein. Und ich zeige dann entweder die Strategie auf, wie ich das in Zukunft vermeide. Also, zum Beispiel bei der Freundin von mir, dass ich dann sage: „Du, beim nächsten Mal fahre ich 'ne Stunde früher los, damit du nicht auf mich warten musst.“ Und ich mache es auch, also, entweder habe ich die Strategie schon oder ich sage: „Ich lasse mir was einfallen“, und dann mache ich das auch. Also, wenn ich jetzt jemand wäre, der Scherze macht im Freundeskreis, die jemand nicht witzig findet und der halt wirklich ehrlich sich daran stört und ich den damit auch verletze, entschuldige ich mich und mache es nie wieder. Dann achte ich da auch dauerhaft drauf.
Ja, das ist 'n guter Punkt, den du da ansprichst, ne, weil wenn man wirklich nur so 'ne Entschuldigung raushaut, wie dein Freund das gemacht hat, dir das da so entgegenzuwerfen, aber weder f äh, folgen darauf noch Taten, dass man sich wirklich ändert und es ist dann das vielleicht das nächste Mal auch nicht mehr macht oder auch erklärt vielleicht, wieso so was zustande gekommen ist oder das Ganze vielleicht auch in Kontext rückt oder, ja, einfach wirklich auch glaubhaft macht, dass man, hm, das sieht, dass man den anderen damit verletzt hat, dann ist so 'ne Entschuldigung einfach nur, äh, sowas wie: „Ich möchte jetzt, dass du mir 'ne Absolution gibst, ne, und Schwamm drüber und dann können wir weitermachen wie bisher.“ Ich denke auch, das sollte nicht unbedingt Entschuldigung sein. Wenn jetzt jemand so sich, ähm, richtig daneben benimmt dir gegenüber, forderst du dann tatsächlich auch Entschuldigungen ein oder bist du dann jemand, der eher so abwartet und guckt und und, ähm, das dann auch nicht äußerst, wenn wenn es dir so richtig nach den Strich gegangen ist? Oder denkst du: „Jo, jetzt hat aber jemand wirklich die Grenze überschritten.“ Sagst du demjenigen so: „Ich erwarte 'ne Entschuldigung von dir dafür?”
Ich vertrete die Meinung, dass man eine Entschuldigung nicht erwarten sollte. Eine Entschuldigung ist was Freiwilliges. Was ich fordere, ist grade wenn das so 'n angreifendes Verhalten ist, ähm, eine Verhaltensänderung, und da spreche ich dann an, was mich stört, und ich erwarte dann, dass diese Person ihr Verhalten mir gegenüber ändert. Ich spreche das an ich, ähm, spreche darüber mit der Person unter 4 Augen, und wenn ich dann aber merke, dass das nicht ernst genommen wird oder dass die Person entscheidet ja selbst, ob sie es ändern möchte oder nicht. Und wenn ich sehe, die Person möchte es nicht ändern oder tut es nicht dann, äh, ziehe ich mich von der Person zurück und mitunter auch von der Gruppe, die dieses Verhalten akzeptiert. Also, wenn ich jetzt im Freundeskreis jemanden hätte, der würde mich jeden Samstag angreifen und mir würde es jedes Mal schlecht gehen, dann würde ich schlichtweg meine Wochenenden woanders verbringen.
Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, es ist ja manchmal auch schwieriger für sich selber vielleicht einzufordern, dass sich jemand entschuldigen soll, wie du schon sagst. Eigentlich sollte ’ne Entschuldigung natürlich freiwillig kommen, aus eigener Motivation heraus, aber es gibt ja manchmal auch so vielleicht, äh, Gelegenheiten, wo man denkt: „Derjenige merkt gar nicht, was er da so richtig gemacht hat“, oder, ähm, wie sieht's aus? Hast du schon mal jemanden gesagt für jemand anders: „Es wäre vielleicht eine Entschuldigung hier angebracht.“ Weil manche sind ja wirklich auch 'n bisschen blind auf dem Auge und, äh, es ist ja manchmal auch einfacher, für jemanden anders zu sprechen als für sich selber. Ich denke da so an eben, äh, Momente, wo man vielleicht 'nem guten Freund sagt: „Hier hast das Maß, glaube ich, ähm, bei der Freundin hier überschritten. Ich glaube, es wäre 'ne Entschuldigung angebracht.“ Hast du sowas schon mal gemacht?
Ähm, also, ich spreche das Thema an: „Was stört?“ Und mich stört es nicht nur, wenn sich jemand meinem Gefühl nach negativ mir gegenüber verhält, mich stört das auch, ähm, in der Gruppe anderen gegenüber. Also, ich hätte jetzt auch keinen schönen Abend, wenn in 'ner Gruppe jemand angegriffen wird oder jemand Scherze macht, wo ich merke: „Da fühlt sich eine andere Person verletzt“, dann das wäre, wie wenn man mich selbst angreift. Also, auch da würde ich zu der Person das Gespräch suchen und würde darauf aufmerksam machen: „Was du gerade tust, jetzt in dem Fall, verletzt nicht mich, sondern finde ich nicht gut und du verletzt damit andere.“ Oder was halt auch 'ne gute Aussage ist, finde ich: „Du versuchst hier grade, durch deine lustigen Scherze positiv in der Gruppe zu wirken. Du erreichst aber gerade das Gegenteil, weil nicht jeder lustig findet, was du da sagst.“ Und das ist nochmal also, um 'ne Veränderung herbeizuführen, ist das wahrscheinlich effektiver bei solchen Leuten, die in 'ner Gruppe punkten möchten, weil da wird ja dann klar: „Ey, du hilfst mir grade. Ich will 'nen tollen Status haben. Ich will, dass alle mich toll finden, und du gibst mir jetzt grade was mit, wo ich 'n Fehler mache, und ich könnte ja, wenn ich das unterlasse, viel besser aussehen“, das ist das eine. Wenn's um andere Personen geht, dann kommt vielleicht dann zum Gespräch auch auf: „Ja, ich weiß, aber diese Person hat mich zuerst verletzt.“ Es ist halt schwierig, man kann da auch schnell, ja, zwischen 2 Fronten geraten. Ähm, natürlich, ich spreche gerne für andere, aber ich spreche für andere, wenn ich das selbst unangenehm empfinde. Und, ähm, um 'ne Entschuldigung bei anderen bitte ich nicht. Es geht immer darum, dass die Person mir, anderen in der Gruppe, der ganzen Gruppe gegenüber einsieht: „Da ist 'n Verhalten, stimmt. Das möchte ich selbst so nicht bei mir.“ Und dann zählt erstmal die Verhaltensänderung und man kann schon wenn du das auch so siehst, wär' s angemessen, dich zu entschuldigen. Aber wichtig ist erst mal diese Einsicht und Menschen, die dann merken: „Oh mein Gott, ich habe es da übertrieben, mir tut das leid“, die sind im Grunde auch dann so weit, dass sie von alleine diesen nächsten Schritt der Entschuldigung gehen.
Ja, das, äh, denke ich, ist auf jeden Fall so die sinnvolle richtige Reihenfolge. Du, ich danke dir für dieses sehr interessante Gespräch mit dir über ein, ja, nicht ganz so einfaches Thema ja auch.
Ja, dankeschön.